Eee. <chuckles> Çok üzüldüm. Eee, eee, gerçekten anlam veremedim çünkü bir önce hiç ö bir bir önceki işlerimde, eee, hiç öyle bir şey yaşamamıştım ve işle nasıl bu olayla nasıl baş edebileceğime anlam veremedim. Ne yapabilirim diye düşündüm hep.
Evet. Evet gerçekten çünkü hani bu senin performansına da yansır, moraline de yansır. Bir de bunu sürekli yapıyorlarmış, sana anahtarı verip gidiyorlarmış. Aylar sürmüş, inanamıyorum şu an.
Hı hı. Aylar sürdü inanır mısın, aylar sürdü. Ve bir gün elektrikler kesildi çok komik <chuckles> çağımızda. Hani internet gider, server, eee, ne denir işte çalışmaz falan. <chuckles> Eee, ondan dolayı aksaklıklar elektrikler kesildi ve, eee, biz işimizi yapamadığımız için hadi, eee, kafeteryaya gidip iç kahve içelim bari dediler ve yine gidiyorlardı ve bi yine bana teklif yok. Ben dedim, ben de geleyim o zaman sizinle, dedim <chuckles> ve o gün ben eee, hani gittim. Ben ısmarladım. Eee, hiç onlara bırakmadım. <chuckles>
Annem <chuckles> eee. Evet. Ve seni arkada mı bıraktılar? İnanamıyorum. Ne dediler peki? Ya inanmıyorum. Seni hiç çağırmamışlar ve seni çağırdıkları bir gün sen mi ısmarladın? <chuckles>
Yani birkaç kez böyle gerçekten, eee, yapıştım gittim yanlarına. Hı hı.
Yok iyi yapmışsın. Çünkü bir yerde de aidiyeti kazanmak için çaba mı göstermek gerekiyor o zaman kendimiz bilemiyorum ama. Yani ama onlardan bir karşılık görmeyince aslında insanın morali, motivasyonu düşebiliyor ve aslında eee, yani evet.
Mutlaka. Yani, ikramlar getirdim. Eee, yetişkinsin. <chuckles> Çocuk da değilsin, ilkokul, anaokul çocuğu. Hani seni doğum gününe çağırmayacağım, eee, tehdit altında değilsin yani. Eee
İşte, işte, <laughs> ama işte bu da yani performansını da etkiler, iş performansını veya çalışmanı, eee, moralin her şeyini ailene bile yansıyabilir bu aslında. Ailen de kendini oraya ait de hissetmeyebilir, dolaylı yoldan belki de.
Evet. Evet.

Kesinlikle. Eee, şöyle: Ne yapıp edip kendini zorlayıp yeteneğin bile yoksa 3 ay 5 ay 6 ay belki 1-2 sene sürüyor. O dili en mükemmel şekilde öğrenmek gerekiyor itibar görmek için. Çünkü birin karşındaki kişinin dilini konuşamıyorsan sana her zaman, eee, ı böyle, şey, yardım etmeye çalışsalar bile orada yetemediklerini hissettikleri için Sen çünkü onları anlamayacaksın gibi düşündükleri için, eee, bir bir stres oluyor. Orada iki taraf geriliyor. <chuckles> Ses yükseltme olabiliyor. Ses Ha, insanlar, ııı, başkasının dilini anlamadığında, hani, yüksek sesle söylediğinde daha iyi anlayacağını sanır ya. <scoffs> Çünkü benim başıma gitti. Sağlık ocağına çok hani, derdim var, ateşi yükseldi çocuğumun ve gerçekten, hani, ran o an acil bir ihtiyacım var. O gün, eee, yardım edemeyeceklerse de randevu almam gerekiyor. Yani yapıp, ya, 3-5 cümle kuruyorum ama beni bir türlü a anlamadılar ve yüksek sesle söylemeye başladılar. Zaten ben orada zor durumdayım. Çocuğum ateşli, kendim hastayım mesela. Yardıma ihtiyacım var. Bir de böyle azarlanıyormuş gibi bir ses tonu duyduğum için, yani, ağlamayı beğenemedim <chuckles> diye bir terim var benim memleketimde. <chuckles> Yani neredeyse oturup çocuk gibi ağ Yani ağlamak bile az gelecekti. Yani o anlamda söyledim şeyi.
Hımm. Hı hı. Evet. Yani bir kopukluk oluyor. Evet, kesinlikle. <scoffs> Ay, evet, ya, evet. <chuckles> Tarzanca konuşarak. Hı hı. Hı hı. Evet. E A! Ay kıyamam. Ya. <chuckles> <chuckles> Hakkınmış yani orada da. Anladım. Mesela o an, eee, hastane ortamından bahsettin kimsenin seni anlamadığından, hani, çocuğun zor durumda, senin ihtiyacın var. Eee, bu durumda, mesela, anlaşılmadığında kendini dışlanmış hissettin mi o topluluktan mesela?
Evet. Evet, o an o o ara oraya ait hissetmiyorsun, yapayalnız hissediyorsun. Eee, yardım almaya çalıştığında ve ebi elin omzunda kimsenin elini görmeyince de <chuckles> kendini yapayalnız hissetmiyorsun ama çok güzel insanlar var. Yani sabırla seni dinleyen, iii, yönlendirmeye çalışan, sözle anlamadığında yazarak anlatan. Benim Fransa'da Paris'te başıma geldi. 2-3 günlüğüne, eee, geziye gitmiştik oraya turla ama tur bizi, mesela, Versailles saraylarına götürmedi. Uçağımıza da daha vakit vardı. Sabahleyin ok ııı, otelden çıkış yapmamız gerekiyor ama uçağımız akşam diyelim. Ben de, hani, zaten kı da kısa süreli gelmişiz. Hani, bir de ilk turist olarak gittiğimizde her yeri görmek istersin ya yani. <giggles> Öyle.
Hı hı. Evet. Hımm. Evet, oturup ağlayalım şu Üzüldüm. Hı hı. Ha! Ne geldi? Hımm. Hı hı. Hı hı. Tabii, tabii. Çıkıp bir gezmek istersin. Evet.